Viel Spaß, ja.
Ja.
Ja, sag mal, ich möchte mal gerne so über Heimweh und Nostalgie sprechen. Ähm. Das kommt bei mir so öfter auf. Äh, ich bin umgezogen nach New York und dann hier in 'n USA sehr oft umgezogen und ich muss sagen, umso länger ich hier bin, umso mehr bekomme ich ein bisschen Heimweh. Ähm, am Anfang war das alles oh, das war neu und nach New York ziehen, und viele Leute haben mich beneidet und aber dann nach einer Weile, du v du vergleichst es auch, wo du herkommst, und da sind schon Dinge, die ich vermisse. Natürlich meine Freunde, und ich denke manchmal auch an meine Schulzeit zurück, äh, mit meinen Freunden oder Freund, ähm, und da denke ich, das ist ja auch es ist Nostalgie. Ich denke manchmal so an die früheren Zeiten zurück, ähm, und da ich weit weg bin, äh, kann ich in diese Orte auch nicht mehr gehen, weißt du? Ähm, und das irgendwie so nachempfinden, und das fällt mir schwer. Ich weiß nicht, vielleicht hast du so 'n paar Ideen, wie ich da so 'n bisschen besser mit umgehe?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja. Ja. Mhm. Also, zu zum einen denke ich, das ist was typisch Menschliches. Ähm, ich glaube, es gibt nur sehr wenige Menschen, die sowas gar nicht kennen, ja, ähm
Mhm.
Die sagen: „Heimweh habe ich noch nie gespürt, wie fühlt sich das denn an, was soll das denn sein?“ Ne, es gibt ja 'nen Grund, warum ich hier weggegangen bin. Es gibt 'nen Grund, warum ich ausgewandert bin. Äh, w ne, also, die können das gar nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist wirklich 'ne ziemlich kleine Minderheit. Äh, die meisten Menschen, äh, haben ja so 'ne Art, wie soll ich sagen, emotionales Bild in sich, im Herzen, sage ich mal, äh, von dem Ort, an dem sie aufgewachsen sind auf jeden Fall, auch 'ne längere Zeit gewohnt haben und wo sie auch geprägt worden sind, ja? Sprachlich, von der Kultur her, vom Essen her, Freundeskreis und so weiter. Äh, wahrscheinlich sind die Generationen davor auch schon irgendwo in der Gegend, äh, äh, ansässig gewesen. Also, das ist ja ganz normal, dass man also, so etwas, ähm, auch wenn's da negative Punkte und negative Phasen gab, erst mal wertschätzt. Das ist ja gut. Also, d da sind ja das sind ja emotionale Wurzeln auch und der Mensch- ne, also, jetzt nicht als Herdentier, aber als Individuum- der braucht halt solche Wurzeln. Ne, also, insofern ist das schon mal okay. Es gibt 'ne Grenze. Also, grade beim Thema Nostalgie, klar, ich ne, äh, kann das verstehen, wenn Leute an ihre früheren Zeiten denken, an ihre Jugend, Teenagerzeit, 1. Liebe, Schulzeit, ne, Abiprüfung und so weiter. Und dann denken: „Ach, das waren ja noch einfachere Zeiten“ und das auch gut finden irgendwo, ja? Und sagen: <chuckles> „Na ja, damals war so was noch möglich, ne, und heute nicht mehr.“ Ist alles okay, aber es gibt die Grenze, finde ich, ähm, wenn man, also, süchtig nach der Vergangenheit wird und nur in der Vergangenheit lebt und sagt: „Also, das mein mein Hier und Jetzt ist einfach nicht gut genug. Das ist alles 'n Abstieg im Grunde seitdem und früher war alles besser“, ja? Und dann, ähm, nicht nur sich damit belasten, sondern auch ihr Umfeld in diesem ewigen Leben in der Vergangenheit. Aber das ist bei dir, glaube ich, nicht der Fall, oder?
Komisch, mhm. Mhm. Mhm. Stimmt. Mhm. Mhm. Stimmt. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Oh, mhm. Mhm. Ah, in letzter Zeit, das muss ich dir schon wo du mir das so richtig klar machst, ähm, und darüber erzählst äh, ich ich wühle ein bisschen in der Vergangenheit mehr herum als, äh, vor 10 Jahren oder so oder wo wir hier her gezogen sind. Das war alles sehr neu und ich vermisse, äh, ein paar Dinge, wie zum Beispiel ich bin von Norddeutschland und ich ich vermisse manchmal so eine bestimmte Atmosphäre, die ich hier nicht bekomme. Ähm, äh, das ist sehr maritim dort, äh, bestimmte Essen, ähm, und ich habe es auch mal besucht, war wieder zurück in meiner Heimatstadt und da habe ich gedacht: „Oh Gott, ähm, warum warum bin ich eigentlich gegangen? Ich habe ich habe eigentlich das hat sich auch geändert natürlich. Das war schon, äh, schockierend zu sehen, wie sich meine Stadt geändert hat und auch die ganze Nachbarschaft. Mein Vater hat mich dann da herumgefahren und hat dann in den größten Tönen erzählt, wie schön das jetzt ist und es ist schöner geworden. Und vieles habe ich, glaube ich, auch nicht wiedererkannt, das muss ich zugeben. Und das war angeknüpft an die damalige Zeit, wo ich Kind war und Teenager. So, ich glaube, weil ich so Abstand gefunden habe, äh, w wühle ich manchmal ein bisschen, äh, zu viel in der Vergangenheit herum. Nicht herumwühlen, aber ich ich denke zum Beispiel darüber nach, wie ich das Abitur gemacht habe. Ich hatte meinen 1. Freund. Ähm, das ich denke manchmal: „Oh Gott, das“ wenn ich so zurückdenke, das ist wahr, was du sagst, das gibt's nicht mehr. Und aber die Zeiten haben sich geändert und da weiß ich nicht, ähm
Mhm. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Ja. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, die Zeiten ändern sich ja ständig, ja das ist ist glaube ich aber man hat halt, äh, so 'n, wie soll ich sagen so 'ne Art Schnappschuss oder Screenshot oder, <chuckles> ja, von einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Epoche äh, hat man in seinem emotionalen Gedächtnis verwahrt und entstaubt das mal von Zeit zu Zeit, ne, und guckt da drauf und denkt: „Ach, das ist aber niedlich“ und so. Aber es entspricht natürlich nicht mehr dem aktuellen Stand, wie du ja selbst dann festgestellt hast bei deinem Besuch. Ähm, ne, dein Vater war irgendwie ganz begeistert von der Entwicklung. Der hatte ja, weil er die ganze Zeit da gewesen ist, nehme ich an, auch so miterlebt und war auch angetan von den Resultaten der Entwicklung. Und, äh, ne, aber du konntest das gar nicht nachvollziehen, weil es nicht mehr deckungsgleich war mit diesem Screenshot, diesem Schnappschuss in deinem Herzen, in deinem Gedächtnis, sage ich mal, ja. Und, ähm, ja, äh, aber solange du dich selbst und deine Umwelt nicht damit belastest mit diesem: „Ach, ne, ich bin jetzt so unzufrieden, ist alles so schlecht.“ Ähm, ne, und tatsächlich immer nur erzählst also, das ist ja so 'n äußeres Zeichen, ne? Also, du erzählst irgendwas, du suchst 'n Gespräch mit irgendjemandem und es geht immer um deine Vergangenheit, wie d wie's damals war. So weit ist es noch nicht, oder?
Mhm. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Genau, ja, mhm. Sehr gut. Das ist Mhm. Aha. Nein, nein, das ist es nicht. Es ist nur, ähm, äh, i ich vermisse paar Dinge. Ähm, zum Beispiel, wir sind öfter, a ähm, mit unseren Eltern und meinem Bruder und ich, ähm, essen gegangen am Hafen und das war immer toll, so so G diese Gemütlichkeit. Äh, und das finde ich hier nicht. Und dann, ähm, ma äh, du sagtest auch richtig, mein Vater findet, dass dass das jetzt ganz toll sich alles entwickelt hat und ich vergleiche es, wie du auch sagtest, mit früher. Und jetzt sieht das alles so, ich weiß nicht das das ähnelt mehr und mehr den Städten, wo ich jetzt lebe. <laughs> Weißt du, wie ich meine? <chuckles>
Genau. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Ja, das äh, ich f ich denke, ich weiß genau, was du meinst. Also, das ist ja auch 'n Trend, der, weiß nicht, über die letzten 20 Jahre sich entwickelt hat. Ähm, äh, sagen wir mal, du könntest irgendwo hin teleportiert werden, ja, in irgendeine Innenstadt. Äh, du würdest, glaube ich in den 1. Minuten nicht wissen, wo du bist, noch nicht mal welchem Land auf welchem Kontinent, weil, äh, die meisten Städte sich so angeglichen haben. Okay, jetzt vielleicht nicht Grönland mit Florida oder so, ja? Da wird man schon was merken. Aber, äh, ich sage mal, generell alles was so noch nicht mal nur in der westlichen Hemisphäre ist im westlichen Kulturkreis, ja, du kannst auch nach China gehen. Es hat sich alles sehr, sehr stark angeglichen, äh, ne? Also, diese ganze Corporate-Kultur, ähm, ne, und und diese ganze Franchise-Geschichte. Äh, du hast überall die gleichen Geschäfte, ist, äh, ziemlich das gleiche Warenangebot. Also, das ist natürlich 'n Trend und wenn dein Vater das gut findet, ja, dann soll er, äh, hm, hm, zufrieden darüber sein, glücklich damit werden. Für dich ist es aber halt, äh ne, du sagst dir: „Ja, das kann ich auch da haben, wo ich jetzt wohne, ne? Ich will mein altes mein altes Umfeld wieder. Ich will, ne“ das ist aber alles weg. Ja, und das wird auch nicht wiederkommen. Das ist also, insofern aber was ist 'n zentraler Punkt des menschlichen Lebens, weil weil wir es müssen? Essen, ja. Und damit sind ja immer sehr viele Erinnerungen verknüpft, ob's jetzt zu Hause ist, wie die Oma gekocht hat zum Beispiel, ja, und das vermisst man, weil die Oma nicht mehr da ist, äh, oder ähnliche Sachen. Also, Essen ist ja ein ganz zentrales Ding und gerade Gerüche und auch Gerüche von Essen, von Gerichten, lösen ja sehr sehr viele Erinnerungen aus, ne? Also, äh, das können andere Dinge ja gar nicht. Also, äh, Geräusche nicht, ja, und auch noch nicht mal Anblicke. Also, Gerüche sind schon speziell und, äh, wenn du sagst, es gibt manche Dinge, da wo ich jetzt wohne, überhaupt nicht und ich hätte die so gerne mal, das ist ja au 'n auch 'n Ausdruck dieser Nostalgie. Also, was vermi vermissen zum Beispiel typische Deutsche, wenn sie i in die USA auswandern? Quark, ja. Äh, <chuckles> das ist ja schon mal <chuckles>
Mhm. <snorts> Mhm. Ja, klar. Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Genau richtig. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Mhm. Äh, das ist wahr. Mhm. <laughs> Das ist wahr. <laughs> Den suche ich hier. Ah, ja.
Ist ja Number one. Genau, ne, deswegen gibt's auch in den USA 'ne ganze Reihe von Anbietern für ga Maschinen oder Geräte, die zu Hause Quark produzieren. So, äh, ne, Quark. Dann natürlich, äh, was man immer von Deutschen zum Beispiel hört: „Ja, das Brot ist hier ganz anders. Das ist gar kein Brot“, ja? Das ist das 2., was dann kommt, ne? Und dann wird's spezifisch, je nach Region, je nachdem, wo jetzt die Leute herkommen zum Beispiel, ne? Ähm, okay, sagen wir mal, äh, f Norddeutschland, Rundstück warm oder so was, ja oder Labskaus oder keine Ahnung. Oh, ich hätte es gar nicht sagen sollen, äh.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Oh jetzt, wo du mir das sagst. <laughs> Labskaus vielleicht nicht, aber. <laughs>
Ne, äh, ja, kann ich nachvollziehen, aber, ne, Run ne, <chuckles> Rundstück warm, äh, und solche Geschichten. Also, das damit verbindet man ja 'ne Menge. Ja, vor allen Dingen verbindet man, äh, die alten Zeiten. Ähm, ja, und das vermisst man natürlich da, wo's nicht angeboten wird. Das ist auch klar.
<chuckles> Das, äh, ist so richtig. Mhm. Ja, ich habe mal versucht es gibt in einigen Orten hier, ähm weil ich bin ich habe so 'n wirklich 'n, ich mag gerne Süßigkeiten, das mochte ich in in meinem Herkunftsland so sehr oder meiner Heimatstadt. Und da habe ich hier versucht, äh oder und es gab es auch einen, ähm, Bonbonladen oder Candy Store mit, äh, Bonbons aus der ganzen Welt. Und die hatten, was ich das habe ich s wirklich sehr vermisst, Lakritz, so richtig <laughs> Das färbt auch schon die Zähne. <laughs> Und ja, und das habe ich hier gefunden, oh mein Gott. Ich war ich dachte: „Oh, ich bin zurück in meiner Heimatstadt.“ E es war 'n komisches Gefühl, aber es hat natürlich auch Nachteile. So, äh, schwarze Zähne, nicht gut, <laughs> ähm
Mhm. Mhm, mhm. Ah. <chuckles> Ja. Ja, äh, ist ja auch sehr norddeutsch, ja. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Aber, äh, gut, es äh, es gibt halt Gewohnheiten, die möchte man auch nicht die sind nicht schädlich und die möchte man auch nicht gerne ablegen und die verbinden einen ja auch mit, äh, äh mit den Wurzeln, die man hat. Und ich denke Wurzeln sind 'n wichtiges Thema, grade wenn man die rausgezogen hat und auf 'n anderen Kontinent verpflanzt hat. Äh, so ganz klappt das ja nicht. 'N paar Wurzeln bleiben immer dann drüben, äh, in der in der alten Heimat, ne, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Da hast du wirklich recht. Dein Gespräch hat mir so gut getan. Ähm, äh, das hat mir sehr gefallen, äh, all deine Tipps und, äh, ähm, was du was du mir auch gesagt hast, äh, dass ich nicht zu sehr darüber rumgrübel, das ist toll.
Oh. Ja, gerne. Ja. Ja, ja. Nimm's als normal hin und, äh, wenn es Auswüchse gibt, dann wird deine Umgebung nicht schon darauf aufmerks